Uhum.
Nossa senhora.
Ela fez bolo de que, nessa nesse dia específico?
Não dava sa para saber, mas a gente achava, assim, estava muito bonito, se era chocolate. Só que a gente não sabia se era chocolate ou feijão que que que estava ali em cima, porque o chocolate
<laughs> Aham. A aparência estava estava esquisita?
É, o chocolate estava todo empedrado, então a gente não sabia se era chocolate, se era feijão, aquilo.
Uhum.
Era difícil saber.
Ficou aquela dúvida no ar, né, se é uma coisa doce, uma coisa salgada.
É. Então e era uma era uma coisa difícil de entender o que que era aquilo, e
Aham. E você comeu?
assim Não quis me arriscar. <laughs> no dia seguinte eu trabalhava
<laughs> Deixou ali para os para os primos, né, experimentar, os mais novos.
É, dobre pra dobro e passo para o próximo. Melhor. <laughs> Então assim
Aham. <laughs>
E tem tem sempre aquele, eu acho que toda a família tem isso, aquele que chega atrasado, que chega com
Uhum.
com cooler
Aham. Tem os que chegam atrasado e tem aqueles ansiosos demais, que vão abrir a casa da pessoa. <laughs>
É, na hora que está fazendo comida, já está lá. Está fazendo comida, já está lá em cima, "Posso provar? Posso provar?". Morto de fome, né.
É. Aham, já está lá ansioso. Aham.
E tem o meu primo que eh, é de praxe, toda vez que tem festa, ele chega com o cooler azul dele
<laughs> Mal comeu, já quer levar para casa?
É, o cooler lotado de bebida, lotado de bebida, e um pavê é, não mas é, tipo assim, bebida, refrigerante, tudo, e su mas também tinha também tinha a cervejinha dele, né, que não podia faltar.
<chuckles> Ixe. Ele era alcoólatra. <laughs> Ah, tá. Bebida saudável, né. Uhum.
E tinha o bolo, quando eu não era o bolo, ele levava o pavê de padaria.
Aham. Já comprava pronto.
Que é aquilo que está lá é, que está lá naquela geladeira rodando, já tem mais de 1 semana. Você passa todo dia lá na porta padaria, está aquele pavê rodando lá na frente.
Aham.
Então assim era era certo, toda vez a mesma coisa. Toda vez e
Aham.